E in realtà poi non si può dire?
La nuova realtà sì io te lo posso dire perché tu comunque lo puoi capire dal trailer, quindi no non sto spoilerando niente.
Okay. Okay. Okay.
E lui faceva un ex agente nelle CIA, un uno mol molto forte molto forte. Ha delle capacità e abilità che ti fanno spaventare.
Ah, okay, quindi era un agente segreto, okay. Okay. Ma lui, ehm, lavora anco cioè nel senso, voglio capire: lui perché ha chiesto? Che lavoro faceva prima? Cioè adesso lavora nella logistica perché ha smesso di lavorare nella CIA oppure per copertura, quindi continua a lavorare CIA?
Mh. No, no, no, no ti dico la verità, lui aveva smesso veramente. Aveva smesso perché basta, ehm, soprattutto che è molta su è morta sua moglie e lui è rimasto malissimo.
Ah, okay, aveva smesso. Ah, volev diciamo voleva una vita mo molto più tranquilla e tutto, voleva allontanarsi.
Sì, sì, lui e era rimasto male perché è morta sua moglie, lui l'amava tanto, eccetera. Tu sai che il vero amore, quello di una volta, sai quando co veramente qualcuno si sposava rimaneva veramente con la moglie per sempre. Ma non come l'assurdità che vediamo oggigiorno.
Okay. Okay. Okay. Okay, vabbè. Sì, sì, sì, sì. Vabbè ques No, lo so, però ci sono pure persone che vanno avanti, eh. Ci sta pure, nor magari se se sì, magari se sai, uhm, ehm, rimanere do vo sin fin da giovane, magari, cioè c'hai tempo per rifarti una vita.
Eh speriamo. Ma infatti, ma guarda che l'amore è semplice, ma ci vuole solo empatia. Ehm, di capirci a vicenda. Io devo capire a lei cosa piace, cosa le dà fastidio, lei deve capire cosa mi piace, cosa mi dà fastidio. Basta, è finita.
Certo, certo. Ah-ah. Sì, sì, sì. Esatto. Gua è vero, è vera 'sta cosa, ehm, il venirsi incontro, no, pure nelle cose. Eh, quindi perché perché ti ha fatto riflettere 'sto film? Cioè, per sommi capi, il fatto che
Eh. Eh, eh bravo. Allora, e poi lui a a lui anda ave aveva un suo routine di andare un bar vicino a casa sua a bere il suo il suo tè particolare con i protocolli suoi, eccetera. Entra una ragazza, bella truccata e lei aveva qualche ferita così in in faccia.
Okay. Okay. Okay. Sì, sì, sì. Okay. Ah-ah. Mh, okay.
Allora lui mentre non la guarda li fa una domanda: "Ma scusa, cos'è successo?" Perché lui la conosceva, perché 'sta ragazza pure è una clienti lì, va a bere il caffè.
Sì. Ah, okay, però lì, diciamo, questa cosa è successa dopo che lui aveva smesso di lavorare per la CIA, giusto? Ho capito bene?
Sì, sì, ma lui ormai adesso lui non fa più il lavoro della CIA, adesso lui sta in logistica.
Okay. Okay.